Oye, fíjate que te quiero contar que últimamente he tenido muchos conflictos con mi pareja, porque no sabemos si nos queremos quedar o nos queremos como ahora sí que regresar, ¿no? O sea, como que no sé si me quiero quedar a vivir con él, o ya sé que como regresarme a mi depa, y ya cada quien por su lado, ¿no? Y ya.
Okey, entiendo la situación. Eh, me gustaría preguntar, em, entonces, ¿ustedes ahorita eh, se encuentran juntos todavía o están separados temporalmente?
No, mira, todavía estamos juntos, o sea, han sido, mm, varios días de mucha fricción, de mucho estar hablando hasta las 2 de la mañana, o que cualquier cosa, explotamos, y como que yo siento como que ya no quiero estar ahí, pero también lo amo y me quiero quedar. Entonces, estoy como algo confundida y no sé exactamente qué hacer, porque la verdad es que estos últimos días han sido superpesados, todos los días hay una gota que derrama el vaso, y a veces digo: "Bueno, ya, o sea, como que no debería ser tan complicado", y ya mejor me regreso a mi casa, porque, no sé, como que ya es muy desgastante estar todo el tiempo hablando de todo lo que pasa, y estarle repitiendo que sí lo quiero, que no quiero o sea, que no hay nadie más, y como que él sigue estando así como que: "No, es que estás muy rara", y luego no solo eso, también como en la forma, pues no sé, en qué hago mis cosas. Yo, la verdad, soy muy distraída, soy algo desordenada, para ser honesta, soy limpia, soy muy limpia, me gusta tener las cosas limpias, pero soy muy desordenada, y así es como todo tiene que estar perfecto y todo tiene que ser Ah, entonces, como que hemos chocado mucho últimamente, y cosas que a lo mejor antes sabíamos vivir con ellas, ahorita es como que ya todo nos está empezando como a molestar uno del otro, este, así como que ya un poco cansada de estar así, te soy honesta. Pero, te digo, han sido 4 años y la verdad es que lo amo mucho, y también me da como miedo dejar ir toda esa todos esos años, todo ese amor.
Okey, entiendo definitivamente, es complicado a la hora de tener una relación y sobre todo de mucho tiempo. Algo que comentaste que me me hizo ruido es que de repente empezó a haber como mucha fricción o que algunas cosas, de repente empezaron a molestar. Mi pregunta es entonces. Am, ¿habrá algún problema externo reciente que empezó como a afectarles?, sea esto a lo mejor el trabajo o simplemente confi em, situaciones externas que pueden haber estado afectando a la relación y por ende la convivencia de ustedes.
Sí, fíjate que ahora que lo dices, este, sí ha habido ahí unos temas externos por las 2 partes, de hecho. En mi caso, estoy muy estresada porque en mi trabajo, eh, decidieron quitar o sea, que eventualmente van a quitar remoto, y es en otra ciudad, y yo la verdad no quiero mudarme de ciudad, entonces tendría que renunciar, y como que eso me tiene muy estresada, pero mi trabajo no me dice si cuándo va a ser, o si faltan 2 semanas, o 1 mes, solo dicen que va a suceder este año, y es como de que: "Okey, pero no puedo vivir así", ¿sabes?, entonces, eso me tiene muy estresada, muchas personas han renunciado, o sea, casi todos somos remoto, y casi todos no vivimos en la en la ciudad donde está la sede, y muchos ya han renunciado, entonces, m mi trabajo se ha ido por los cielos porque nos están exigiendo lo mismo, pero con la mitad de las personas, y eso me tiene, la verdad es que muy muy ansiosa y estresada. Y él, por su parte, este, falleció su abuela recientemente, y tuvo que ver a una de sus bueno, a su hermana, y n en el funeral yo no podía ir por temas del trabajo, no me dieron chance, entonces le dije: "Ve tú, no hay tema", y la verdad yo quería estar ahí para él porque sé que la pasó muy mal, y sé que le iba a pasar muy mal porque eh, su hermana y él no se llevan, su hermana tiene muchos temas como de de abuso de de, este, sustancias nocivas, y como que al verla le causa mucho conflicto, este, y y entonces como que pasó por eso, pasó que se le murió la abuela, y tuvo como que ver a su hermana que no la había visto como en 5 o 6 años, entonces Creo que sí ha habido muchas cosas de por medio, ahora que lo pienso o sea, ahora que lo pienso y que me lo preguntas, sí ha habido muchas cosas externas.
Mm, porque a veces, sin darnos cuenta, lo externo, empezamos a traerlo a casa y eso puede afectar hasta nuestras re nuestras relaciones familiares y en este caso, pues, nuestros vínculos, eh, amorosos. Y entonces, em, siendo que han pasado por un período de estrés ya largo a lo que describes, no han considerado a lo mejor buscar terapia individual y luego a lo mejor buscar terapia en pareja, a lo mejor eso les ayudaría a mediar un punto medio de las necesidades de cada uno.
Ujú. Oye, fíjate que no lo había pensado así, o sea, eh eh, bueno, o sea, como que he pensado a lo mejor terapia como yo, porque tengo mucho estrés y he estado viendo muchas cosas, pero como que no me había, como, no me había animado a dar ese paso o ese salto. Y creo que él sí, no sé si, lo lo ha pensado o no no es algo como que no hemos hablado, pero me gusta la idea de que cada quien vaya individual, como para resolver sus problemas, y luego también como esta terapia de pareja para que dentro de todos nuestro caos, pues podamos también encontrar una solución para nuestro caos común que es nuestra nuestra relación, ¿no?, y querer mejorar, porque te digo, han sido 4 años muy lindos y como toda pareja, pues hemos tenido altos y bajos, pero ahorita estamos de que, o sea, en el subsuelo, o sea, de suelo no, o sea, estamos muy mal y de que, pues, ya nos ha afectado hasta, o sea, nuestra intimidad, nos ha afectado como en la forma en que nos hablamos, normalmente todos los sábados teníamos nuestras citas, ¿no?, independientemente de si estábamos mal económicamente, pues: "Oye, un gansito y unas papitas, nos podemos ver una te una película", pero estamos en cita, es una noche de citas, o vamos al café, o simplemente vamos a caminar y salimos y nos despejamos o, ¿sabes?, nos arreglamos un poquito y nos vemos más guapos en vez de cuando nosotros trabajamos en casa, pues, casi empezamos en pijama, estamos a gusto. Entonces, como que los sábados era ese día de arreglarnos, y vernos guapos y reencontrarnos, ¿no?, y ya ni eso, han pasado 4 sábados y no hemos hecho nada, o sea, y eso como que para mí ya es como de que algo está pasando, ¿no?, pero creo que esto de terapia individual y luego terapia de pareja suena suena que puede ser la solución, ¿no?, y, ¿cómo podría abordar este tema con él?, o sea, me da miedo que se lo tome a mal, o que le diga como de que: "Oye estás loco y necesitas ir aquí", ¿no?, o sea, y estamos mal, y tenemos que ir a terapia y y todo es tu culpa, ¿no?, o sea, ¿cómo puedo ser?, a veces me falta el tacto para decir las cosas, ¿sabes cómo podría empezar la conversación, o alguna frase, o un momento que me puedas recomendar donde pueda como que tirar esta bomba de la psicóloga y la terapia?
Creo que lo más sensato es aunque es difícil buscar un buen momento, muchas veces no hay un momento indicado, sí se puede buscar el momento más exacto, donde a lo mejor el estado de ánimo, eh, sea tranquilo. Y donde se pueda abordar la conversación en un espacio donde se sienta seguro, sea a lo mejor, este, en público o en interiores, o a lo mejor hasta acompañados con una persona de por medio, si hay este miedo de que las cosas pueden escalar. A veces el hecho de que haya una persona externa de confianza puede, eh, ayudar mucho a navegar este tipo de, eh, situaciones. Y también lo abordaría desde la aclaración de que no es un ataque, sino una búsqueda de de resolver el problema, o el el infante en el cuarto, vaya, porque no es uno contra el otro, son los 2 contra el problema. Y más si quieren continuar su relación.
Um. Ujú. Me gusta eso. Oye, eso suena superpadre, creo que sí te voy a a robar esa frase, ¿no? de que no eres tú y yo contra uno y el otro, es decir, que tú y yo contra todos estos problemas que estamos teniendo, de que recordarle que somos un equipo, y que y que, pues, queremos seguir adelante, ¿no? O sea, yo quiero es que yo de verdad lo amo mucho y no quiero terminar. Y la verdad es que creo que a lo mejor yo sí estaba pensando que todo estaba yendo por por la basura, ¿no? Así que <chuckles> por el inodoro, y a lo mejor sí están pasando muchas cosas, y creo que antes de darlo por hecho, creo que estaría bueno intentarlo con una ayuda de una profesional o de un profesional, un mediador, o como te dice alguien de confianza que esté ahí, ¿no? A lo mejor como que haciéndole de juez, y y pues, ahora sí que dejarle saber cómo me siento, ¿no? De que: "No te estoy atacando, no quiero pelear, es lo último que quiero, hemos peleado todo este tiempo", ¿no? Sino como decirle de que: "Estamos tú y yo somos un equipo, tú y yo lo podemos lograr, y podemos salir adelante de esto si trabajamos juntos en vez de trabajar en contra, ¿no?, uno del otro".
Ujú, de definitivamente porque hay una razón por la que al principio decidieron estar juntos y esa razón creo que vale la pena revisitarla, eh, como ya había comentado, sea como con sus metas individuales y tanto como en pareja y cómo pueden llegar a un punto medio donde ambos pueden seguir satisfaciendo sus necesidades mientras están juntos.
Ujú. Claro, oye, la verdad es que esto que me estás diciendo me va a ayudar muchísimo, me encantaron todos tus consejos y todo lo que me has dicho, creo que me llevo una tarea que es hablar con mi pareja tranquila, con tacto, y como tú dices, no buscar el momento adecuado, simplemente, pues hacerlo y ya, ¿no?, creo que eso también me llevo, y pues nada, te agradezco muchísimo por todo tu tiempo y por todos estos consejos.
Me alegra mucho que te hayan servido, bueno, o espero que sirvan, eh, ya a la hora de aplicarlos y que puedas solucionar las cosas con tu pareja de igual manera y encuentren un punto medio para los 2.
Ujú, sí. Claro, pues muchas gracias, hasta luego, y bonita noche.
Bonita noche, igualmente.